Oke. Jadi, si adik pun ya mencet-mencet ajalah ya, yang penting dia ikutan main gitu ya. Oke oke. Nah nah, ini semua ma pelajaran yang Abang dapat ini ya, untuk cara membiarkan anak-anak kreatif. Apakah, eee, didapat dari mungkin kakaknya dulu? Nah, cara apa sih, gimana, eee, kalau dulu cara menerapkan si kakaknya seperti ini dan akhirnya, "Oh ternyata, eee, bekerja nih caranya supaya kakaknya kreatif," dan akhirnya Abang implementasikan juga ke adiknya, apakah seperti itu, Bang?
Mmm. Betul. Iya. Ker kalau itu iya. Tapi walaupun itu belum terlalu berhasil ya. Karena aku kan lihat, ya dari informasi dari buku, dari ini aku juga baca-baca juga, oh, karena memang anak tuh, eee, pada dasarnya sih kreatif dan seacara alami memang hobi main gitu ya. Jadi kalau untuk main itu gak perlu diajarin gitu. Cuman butuh kebebasan aja, makanya aku fokusnya memberikan kebebasan, nggak usah terlalu dilarang, kayak gitu, Kak. Terus juga, akhirnya karena jaraknya dekat akhirnya ketika adiknya lahir kan si kakak jadi punya teman tambahan gitu. Walaupun ujung-ujungnya bertengkar gitu ya biasalah. Heeh. Gitu.
Oke. Oke. Oh. Iya, jadi penyayang. <chuckles> Tapi dua-dua ini laki-laki, Bang?
Eee, cewek-cowok cewek-cowok.
Oh, yang gede?
Cewek, gitu. Jadi, memang lebih apa namanya heeh.
Cewek. Oh oke, aku mau nanya dong, kalau memang udah sepaket ya cewek-cowok, ada perbedaannya enggak sih, Bang, dalam, eee, mungkin perangai mereka ya dalam apa sih, menuntut perhatian atau mungkin ketika bermain itu ada perbedaannya enggak sih?
Iya.

Oh, nggak, Kak, gitu, jadi e anak itu sebenarnya mainannya apa aja, gitu, jadi aku waktu pas anak pertama kan, eee, belum rumah sendiri ya, jadi kayak kontrakan, gitu. Nah, di dia dia suka main di depan halamannya itu, eee, mainnya sih simpel aja, ngumpulin batu, Kak. Jadi ada serok itu ya, serok buat nyapu. Nah, itu batu dikul dikumpulin, dimasukin ke situ, nanti taruh lagi, diulangi lagi, kumpulin. Jadi, ya, eee, e buat akhirnya ya, enggak usah beli lego, enggak usah beli, apa namanya, mainan yang susun-susun, oh, ada batu kok, masih bisa dimainin, i istilahnya begitu ya, walaupun memang secara kenyataan kan pastinya kita maunya dibeliin, gitu ya. Eee, tapi secara natural, secara alami, mereka akan melakukan hal kayak gitu. Terus, ini mohon maaf juga nih ya, eee, dia suka mainin celana dalamku, <chuckles> itu juga pengalaman aneh juga sih, jadi dikalungin a ya kan namanya e di lemari kan, numpuk ya, benda-benda pribadi saya tuh, ah, dia kalungin, pakein ke ini ke lehernya, dia terus dia main temennya dibagiin satu-satu, dikalungin ke temennya. Ya, Allah, gu aku bilang, "Jangan dong, itu b barang pribadi, ya", gitu ya, "Jangan", nah, gitu. Jadi, wah, bahaya deh heeh, gitu, "Jangan deh, jangan dong, Dek", gitu, masa celana dalem, itu kalau yang lain-lain ya, masih okelah gitu, jadikan e privasi gitu ya, <chuckles> anaknya nggak ngerti, heeh.
Oh. Wah. <laughs> Ya, betul. <laughs> Iya iya. Ya, ampun. <laughs> <chuckles> Wah, itu parah lucu banget sih, Bang. <laughs> Betul betul, oke oke. Nah, berarti, eee, anaknya abang pun, eee, tetap ada teman-temannya ya, di sekitarnya, ya?
Ada, itu a kan eee, u
Oke, dan itu apakah membantu juga, Bang, proses kreatifnya, Bang, teman-temannya?
Iya, karena kan teman-temannya juga ada aja idenya, namanya sesama anak kecil, ya. Se se ketika orang tuanya enggak ngelihat, ah, dia bikin apalah, bikin, apa ya, udahlah, jadilah seperti itu, apa, permainan-permainan jadi saling bertukar ide. Sebenarnya walaupun, eee, sesa e tanpa komunikasi ya, karena ngomongnya juga belum lancar, jadi langsung aja dipraktekkan gitu, mereka sama-sama nggak bisa ngomong, tapi, ya udah, ada aja yang asik ber ini ya ber berapa kemarin tuh 3 atau 4 orang, gitu.
Ah. oke. Iya, sih. Oh. Oke. <laughs> Oh, berarti sesama balita ya, Bang, ya, temen-temennya juga ya? Oke oke.
Betul. Betul, seumuran gitu.
Mhm. Nah, kalau dalam proses membentuk kreativitas anak, sebenarnya menurut Abang pengaruh orang tua itu ada nggak sih, Bang?